يا خبر!
ومن ك ومن كل ال ومن كل الخلفيات يعني، نيجيرية و و ومن البتاع دي اسمها إيه من أثيوبيا، ومصريات، يعني كلهم الصراحة أج أنا ممكن أعمل مسلسل بسبب الموضوع ده، ممكن أعمل مسلسل بالضبط من المواقف والطرائف اللي حصلتلي، <chuckles> وبعدين بعد آخر واحدة، قررت لأ، خلاص يعني أنا باخسر فلوس وباخسر صحة وباخسر نكد، <chuckles> فيعني لأ خلاص، أنا هاقعد بقى بيهم وخلاص ومش عايزة أي مساعدة يعني. حتى والله حتى لما باحس إن هم بيعملوا مساعدة في البيت، سيبِك من الولاد مثلًا، أنا بادخل أعيد عليها تاني، فاللي هو طب أنا باعمل ليه بقى في نفسي كده؟ ف فحتى دي يا بنتي ما نفعتش برضه.
أ ليه؟ يا خبر! إمم. طب ليه، ده إحساس عندِك اللي هو إ إحساس داخلي عندِك اللي هو لازم كل حاجة تبقي عاملاها بنفسِك، والَّا والَّا هم مش بي
لا لا لأ، هم ما عندهمش ضمير خالص، هم بيعملوا من على الوش خالص. وكمان بيقعدوا يحسسوني إنه يعني أنا افتكر موقف أنا م الدنيا متبهدلة خالص في المطبخ، خالص، وهي قاعدة، فأنا عمَّالة أقول لها: "طب أنا قاعدة أهو بالولاد، قومي أنتِ إيه، خلَّصي الحاجات اللي وراكِ." بتحسسني إن أنا مثلًا دي أمي، وأنا باقولها قومي اشتغلي، <laughs> عايزة أقول لها أنا باديكِ فلوس آخر الشهر، وباديكِ مبلغ كبير، أنا باديكِ مبلغ محترم جدًا، أكتر من $400 مثلًا، فاللي هو يعني اشتغلي طب طب اعملي أي حاجة قدامي اعملي اعملي أي منظر يعني. فطبعًا بتدخُل وهي متكدَّرة، بتدخُل متكدَّرة ووشها متنكِّد، آه، وممكن ترد عليا كمان، فباحس طب يعني لا إله إلا الله، طب خلاص أوكي خليكِ قاعدة، آآ، ممكن أنا ممكن أقوم أخدمِك أنا ممكن أقوم يعني أعمله أنا، لو حابة يعني.
اهم. أوك يا خبر! بالضبط. يا خبر! <laughs> بالضبط، اللي هو خليكِ وا متكدَّرة كمان!